うんうんうんうんうん。
仕事も時間終わったらすぐ帰りたいですし。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
はい。 うーん。 うん。
ずっと仕事のことばっか考えちゃう、若い子とか特にそんなのはあります。なんか私てく的には、いやもうそういうのさ、とりあえず忘れて、なんかパアっとね、あの、ご飯食べに行こうよみたいな感じで言うんですけど、いやでもあれがどうのこうので、あれ、失敗したから、ああ、どうしよう、ああしようみたいなことなん、ずっと考えたりしてるんですよ。うん。
うん。 はい。 あ、なるほど。ちょっとセンチメンタルでナイーブなんですね、やっぱ若い子だから。
うーん、ね、どうなんだろう、アメリカの人はすうーん、引きずる人いるのかな？でも、まあ、みんなやっぱりなんかくオンとオフ結構切り替えてるような感じはしますよね。
そうですね、結構アメリカ人だと、まあ、皆さん辛いこととか、すぐ言葉で表現できるし、しますよね。辛い時でも、はい。
なんか うん。うーん。 うん。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

わ、結婚してこっち来て、で、そう、なんか、あの仕事を見つけるの難しいなと思ってずっとえん大学院行こうと思って大学院行ってたらさらに不況に遭って、さらに仕事見つけづらいなっていう。なんかそんな状況です。<laughs> そんな感じですね。でも今でもやっぱり、なんだろう、アメリカでも辛い時は山に行きます。<laughs> そう。
ああ はい-はいはい。 はい。 なるほど。 へえ。 面白い。 はい。 山か。いいですね。でもそういう捌け口がちゃんとあって、山
うん。 そう、なんかね、車運転して15分ぐらいのところにもう、すぐ山登れるところあるので
ああ。 ああ、いいですね。ああ、そう、あ、自分のいき行きつけのスポットがあるんですね。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
はい。 あります。はい。 なるほど、ありますあります。 ああ、いいですね。
うん。
ああ、すごいな。面白い。なかなか変わってますね。珍しいですよ日本人で。うん、すごい珍しい、すごいいいと思います。
あ、ほんとですか？<chuckles> <chuckles> え、し仕事で辛い時どうしてます？